っていうので、まあ、最終的には家族のと、相談した上で
ふーん。 うん。
まあ
うん。
「そんなに死んだ目をしてるのを見るのはしんどいから、もうやめた方がいいよ」って向こうから言ってくれて、みたいな。
うん。 うーん、そう、やっぱり家族もね、そうゆう顔をしてる人を見るのね、辛いですよね。うん、うん。
そうですね。うーん。
で、その後、あの、辞められたと思うんですけど、辞められて、なんかどうゆう心境になりましたか？「やった！」って感じでしたか？
なんかはい。 あ、はい。 もうほんとに、なんか、今日から会社行かなくていいんだって思って、あの数字と向き合わなくていいんだって思ったら、も、超元気になっちゃって。<laughs>
うん。 うん。 うん。 <chuckles> わあ、でも、健康ってゆうのがやっぱり一番大事だと思うので 取り戻せてよかったですよね。
そうですね、だから、あの、今もまだちょっと、こう、お引きずってる部分とか、その、なんだろう、鬱っぽくなっちゃったんで、完全に回復はしてけど、ま、ストレスはなくやれてるので、うーん。やっぱり家族と話して、ちゃんと、良かったなってゆうのは思ってます。一人だったらたぶん、辞めれてなかったんで。
うん。 うん。 うーん。 うんうんうん。 うん。 うん。 うん。 ええ。ずっと続けてらした可能性あったんですね。
そうですね、なんかうん、年齢的に、もう、正社員で働くで、この条件で働けるのはここが最後かなぐらいの感じだったので
ああ、うん。 うん。 うーん。
うーん。
そうですか。やっぱり正社員でこうバリバリ働くことが良かったんですかね。
そうですね、安定ってゆう意味でやっぱり、あんあるかなって思ったんですけど、さっきおっしゃっけんが一番だなって思って。
うーん。 うん、確かに、うん。 うーん。 お金じゃ買えないですからね、健康は。